Salut, alors, heu, j'avais une question à te poser. Quelle invention scientifique tu imagines qui pourrait avoir plus d'impact sur ta vie quotidienne?
Oui. Alors, moi je suis né dans les années 80 et heu et il y a un chanteur très célèbre, le chanteur de Queen, qui est décédé du sida. Alors j'étais dans la voiture quand j'ai appris ça. Je crois que j'avais 7 ans et ça m'avait beaucoup choqué de me dire: «Ben ça y est, il est parti». On pourra pas aller le voir en concert, heu, on pourra il pourra plus faire de musique et tout et heu, il est mort, du coup, du sida et je me suis dit, ben on là quand tu me poses la question je me dis «En 2025, en cette maladie on n'a toujours pas battu, quoi» et on n'arrive pas à la soigner, heu, on arrive un peu à repousser, heu, le l'ultimatum pour les gens. Mais, par exemple, tu vois ça me concerne pas directement parce que je suis pas affecté mais ça aurait changé ma vie en me disant: «Bah, ce truc là qui fait des ravages dans le monde entier, bah, au moins on l'a battu quoi». Ah.
Ouais. Ouais, je comprends. Ouais c'est sûr que Ouais. Ouais, c'est sûr que ça pourrait, heu, beaucoup aider si on avait réussi à trouver au moins quelque chose. Ça me fait aussi penser à alors c'est pas aussi important parce que ça fait v ça va pas jusqu'à, heu heu, tuer quelqu'un. Mais par exemple, chez la femme l'endométriose, heu, on n'arrive toujours pas à la détecter correctement hom même si on a plusieurs façons de la détecter, il y a des personnes qui arrivent à se faire diagnostiquer, heu, v avec une échographie, une IRM ou une opération, mais il y a d'autres personnes qui en souffrent et qui ne savent pas qu'elles en souffrent parce qu'en fait, heu, c'est pas détectable, en fait.
Oui. OK. D'accord. C'est très c'est ouais, c'est très dur à à diagnostiquer. Les quelques personnes que j'ai autour de moi, ils ont beaucoup de mal on à mettre le mot, heu et suivant le médecin sur qui on tombe, bah, il prend vite un raccourci, heu, mal au ventre, heu, je ne sais quoi, heu heu, c'est normal s s ça va passer ou je ne sais quel, heu, y est, phrase.
Oui, oui, oui c'est C'est ça ou alors, heu, pour, heu, pour la simplicité «Bah, écoutez, heu, vous allez prendre la pilule, ça va vous enlever vos vos menstruations et voilà». C'est tout. Beh et alors, heu, est-ce que ça marche, heu? Ça ça va enlever les menstruations, donc forcément ça peut enlever peut-être la douleur des menstruations. Mais il y a des douleurs, heu, hem, que qui persistent même en dehors des menstruations et pour ça comment on est censé les combattre dans ce cas-là? Et en plus de ça, la pilule, heu, avec tout ce qu'il y a dedans, le nombre d'effets secondaires qui sont là, heu, au final, heu, c'est c'est
Mais est-ce que ça marche? Ouais. D'accord. Qui persiste donc? D'accord. Oui. Ouais. La contraception, c'est très, très, très compliqué parce que c'est, heu, par exemple pour ça, c'est quasiment, hem, unilatéral. Parce qu'il a très peu de solutions pour l'homme et du coup c'est très handicapant, heu, voilà mon épouse, elle m'en parle souvent, elle est obligée de changer souvent de de moyens parce qu'en fait, c'est très compliqué. Mais du coup oui, l'endométriose oui j'ai connu des gens. Le plus compliqué, c'est qu'en fait, les les gens tout court, ils se sentent pas compris.
Mmh. Bah, oui. Bah, non, c'est ça, en fait et encore maintenant, je trouve que, en 2025, on commence déjà à un petit peu plus en parler. Heu, je sais que personnellement, quand j'étais au lycée, on avait une campagne, heu, une journée, une campagne, heu, où, heu, il se il y a des intervenants qui sont venus et qui nous en ont parlé. Mais c'est vrai que si on n'en parle pas, en fait, c'est quelque chose qui reste, heu, assez vague et
Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Bon c'est un bon c'est un bon point déjà, c'est intéressant.
Oui, c'est c'est déjà c'est déjà ça, mais je trouve que c'est pas assez mis en avant, en fait, parce qu'il y ait peut-être plein de personnes qui en souffrent et qui le savent pas.
Ouais. Exactement. Alors moi, quand j'étais petit, tu vois, à l'école, c'était, heu, le préservatif et le sida. Donc, ça dépend les générations. Ouais et aujourd'hui, on ils en parlent plus. Donc comme si, heu, la chose avait disparu alors qu'elle est toujours omniprésente et ça change rien. Donc c'est assez je pense vraiment ça, c'est des inventions scientifiques, c'est-à-dire vraiment une découverte à un scientifique, tu vois? Que ce soit le le sida, le cancer ou l'endométriose, voilà. C'est vraiment un scientifique à un moment qui va faire que vraiment la vie quotidienne de tout le monde, elle va changer.
Ouais c'est ça, en fait. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que pour le sida, ce serait vraiment cool qu'il y ait vraiment un vaccin qui fonctionne clairement pour pour le contrer et pour l'endométriose, qu'on arrive au moins à la détecter complètement, ça serait vraiment, heu, super et qu'on puisse avoir un traitement. Même si c'est pas un traitement qui puisse l'enlever, mais un traitement qui puisse la soulager au moins. Ça ce serait vraiment, heu, une super invention.
Voilà. Oui. Oui. Beh, pour que ces choses-là, elles avancent, c'est de l'argent tout simplement et heu et des intérêts. Je pense je pense qu'aujourd'hui il y a plus, heu, par exemple, on l'a vu pour le COVID, le vaccin du COVID, heu, ils ont mis des moyens monstrueux, mais ces moyens-là, suivant les maladies, les mettent pas. Donc du coup, il faut je pense vraiment qu'il faut le, heu, le scientifique qui qui tilt tu vois et qui dise: «Allez j'y vais» heu et qui fasse un progrès même par hasard, tu sais, comme, heu, comment il s'appelle, heu, celui qui a inventé la pénicilline. Il l'a découvert, par hasard.
C'est ça. Mais oui. Ouais. Heu, je j'ai pas, j'ai pas son nom, mais, heu, ouais, c'est
B ouais. Il l'a découvert pa par hasard. Voilà donc, heu, du coup, c'est un coup de bol parce que c'est un des antibiotiques les plus puissants qui permet de traiter, heu, tout chez les enfants, par exemple. Voilà.
D'accord, OK, bah, ça je savais pas.
Voilà et sinon ouais et sinon dans les dans les les inventions récentes, les trucs d'aujourd'hui, qu'est ce qui t'impressionne le plus?
Bah, personnellement, je pense que c'est vraiment l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle peut faire maintenant. Heu, quand je vois, heu, il y a plein de alors ça va être, heu, d'un côté si il y a des il y a des avantages et des inconvénients, on va dire. C'est c'est <chuckles> oui c'est c'est souvent comme ça, il y a plein d'avantages où, par exemple, pour le travail, ça peut nous aider. Heu, pour les études ça peut nous aider aussi quand on n'a pas compris quelque chose, bah, on va avoir tendance à aller demander, heu, bah, alors du coup, pas pour toi j'imagine, mais personnellement, pour moi ça a pu m'aider sur certaines choses, heu, parce que, par exemple, en science, heu, je suis, heu, pas hyper calée, donc <chuckles> pour mieux comprendre, je pouvais m'en servir mmh
Oui. Oui, comme d'habitude. <chuckles> Oui. Ah oui mais ça ouais, ouais mais c'est oui mais je comprends parce que du coup ça te fait une réponse qui est argumentée, expliquée, heu, qui est sourcée parce que du coup, l'intelligence artificielle, elle va elle va se sourcer elle-même. Bon, faut-il encore qu'elle prenne au bon endroit pas pas au mauvais endroit mais, oui mais, heu, mais je non mais je pense je pense que ça, en effet, si si tu vois ce côté-là, c'est très positif, c'est très intéressant. Après c'est
C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est, beh, ce côté-là, il est intéressant. Après, il y a aussi l'un côté qui peut me faire peur et ça, ça me surprend, heu, dans le sens où, heu, bah, en fait, ça peut faire, heu, en sorte qu'on ait des métiers, heu, qui vont sauter, en fait, tout simplement et surtout les métiers artistiques, je trouve.
Ouais. Oui. Oui. En effet. Alors, heu, moi, par exemple, je m'en sers, heu, en tant qu'artiste, heu, s ça ça, heu, du mo du moment que qu'il y a toujours quelqu'un dans la chaîne et que et que, hem et qu'il y a un être humain, il y a toujours l'émotion. Parce que, par exemple, si on prenait moi ça m'est arrivé de prendre vraiment un truc d'IA pour, heu, pour faire un quelque chose d'artistique et ben, en fait, on voit vite fait, quand on connaît un petit peu, qu'il y a pas d'âme, heu, qu'il y a peu d'émotion, heu et heu et souvent l le l'IA va s'inspirer de quelque chose qui existe. Elle va avoir du mal à à créer vraiment quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, voilà, voilà, donc, par exemple, pour, heu, donc moi je fais de la musique électronique et heu, on s'en tout le monde s'en sert régulièrement depuis très longtemps. Alors avant, ça s'appelait pas l'IA, mais en gros, heu, ça avait ça ressemblait, aujourd'hui, c'est un peu plus mais ça te permet, heu, de, heu, bah de t'aider à travailler en fait, à créer. Tout en gardant donc ça peut te permettre, par exemple, de gagner beaucoup de danse sur les sur les accords. Voilà, heu, sur, heu heu, les volumes, c'est-à-dire pas avoir de volume trop haut, pas avoir de volume trop bas. Une musique qui est agréable à écouter.
Ouais. Mmh mh. Bah oui, oui. Oui c'est sûr. Oui, oui, je vois. Je vois complètement. OK. OK, ouais. Ouais. Mmh mh.
Parce que sans parler de musique spéciale, si tu as une musique qui est très dans les basses, heu et que c'était pas prévu, bah ça devient un peu, heu, ça fait vibrer, tu vois? C'est pas très agréable. Si tu as une musique qui est trop aiguë, tu tu ça te fait des frissons, c'est pas non plus donc, voilà, donc, en fait, c'est pareil que le sujet d'avant dont tu parlais de de l'IA. C'est très impressionnant, ça peut être très positif parce qu'on peut s'en servir pour des, heu, bah, par exemple la recherche, pour le sida. On pourrait demander à l'IA de chercher un vaccin. Peut-être qu'elle le trouverait, elle. Voilà et mais par contre, ça peut être aussi très négatif, parce que les gens, ils peuvent s'en servir pour, heu, tricher.
Oui, non, c'est sûr. <chuckles> Ouais. Ouais, peut-être. Oui, bah clairement, heu, beh on a eu déjà des exemples, heu, avec, heu, des
Mmh le Voilà, aux États-Unis pour les avocats.
Oui ou même, hem, moi je pensais surtout en France, heu, tous les examens, heu, tout ce qui est bac ou et cetera. Il y a eu il y a eu, déjà heu, des articles, heu, d'étudiants qui avaient utilisé l'IA, heu, o ou
Oui. Oui, oui. Oui. Ah le cou le couac, que si que si l'article, il est bien, heu et qu'il a été généré par l'IA, en c'est compliqué de sanctionner quelqu'un, heu, à moins qu'on ait une preuve. Mais bon, la la p la la preuve, elle y est pas forcément. Par exemple, sur la musique, heu, quand il y a de l'IA, il y a une une sorte de se comment je sais pas comment on appelle ça en français? Une watermark en anglais, ça s'appelle, qui est laissée quelque part, voilà et on peut la retrouver. Donc tu vois, là là, tu pourrais dire vraiment: «Là, tu as triché». Par contre, il y a des plein de choses où on pourra pas vérifier. Voilà.
Oui, oui. C'est sûr. Mmh, ah oui, hem, oui je vois. Ouais. OK. Bah, c'est vrai que ma personnellement du coup, je fais de la photographie et heu, sur, heu, mes photos, je j'ai toujours tendance, heu, à alors je mets pas la signature directement sur ma photo parce que je trouve que ça fait trop, mais dans les métadonnées de la photo, il y a toujours écrit mon nom. Donc en fait ça me permet aussi de, bah de garder, heu, la propriété là-dessus et qu'on me dise pas: «Ah bah, ça a été fait par l'IA». Non, ça a pas été fait par l'IA, ça a été fait par moi, il y a les métadonnées. Mais quand je vois
Oui. Oui. Oui. Oui. Ouais. Ouais, alors après et est-ce que l'IA, elle te ferait par exemple, ton boulot? Excuse moi, je t'ai coupée. <chuckles>
C'est pas grave. <laughs>
Dans ton boulot, ça pourrait t'aider par exemple, si tu avais l'IA, tu vois, qui corrigeait l'exposition, juste corriger l'exposition. C'est-à-dire que ta photo elle est impeccable. D'accord et tu as l'exposition, elle est pas bien et du coup, il y a une partie de la photo qui est pas qui est pas nette ou trop brillante ou je ne sais quoi, tu vois? Beh, comme nous, on comme moi, je m'en sers pour les pour la musique électronique, tu pourrais t'en servir pour qu'elle te corrige l'exposition. C'est bien toi qui as créé la photo, c'est bien toi qui as créé l'émotion et tu l'as améliorée nettement. Sachant que peut-être avec la retouche, tu serais pas arrivée à faire ça.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Alors pour le coup, heu, l'exposition en général, je j'ai pas trop de problèmes parce que je prends tout le temps mes photos en brut ou en raw comme on p qu'on p on comme on peut dire, donc en fait, c'est vraiment d chaque curseur que je vais toucher, ça va toucher l'exposition, heu, par exemple, là, je prends l'exposition, parce que c'est ce que tu m'as dit, mais ça va vraiment toucher que l'exposition et pas tout le reste de la photo, donc je peux corriger comme je veux. Mais il y a il y a quelque chose qui a été développé, heu, réc récemment par Adobe par exemple, hem, moi, j'utilise, heu, leur logiciel pour faire mes retouches photos et quand on fait des photos, heu, par exemple, je fais des photos de spectacles équestres et des fois ça peut être la nuit avec des spots et il faut, bah heu, déjà réussir à avoir une photo nette parce que le cheval il va vite et en même temps, avoir une photo qui soit un minimum, heu, lumineux. Donc je suis obligée d'augmenter, heu, ce qu'on appelle les ISO, donc la sensibilité du capteur et donc en fait plus j'augmente ça, plus j'ai le risque d'avoir du grain sur mon image et ça, s exactement, et ça en fait ils ont développé, heu, une intelligence artificielle pour réduire le grain et c'est vrai que ça, depuis que ça existe, j'arrive à faire des photos beaucoup plus belles et beaucoup plus, hem, propres surtout, heu, sur mes photographies de spectacles et en fait, heu, j je les utilise tout le temps, maintenant.
D'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Oui. Oui, qu'on le voit qu'on voit du coup, le grain q apparaître. Oui. Ouais. Eh beh c'est l'exemple, heu, donc c'est l'exemple, en fait qu'en fait on peut p on peut s'en servir pour des bonnes choses, des «bonnes causes» entre guillemets, aussi même. On peut s'en servir mais c'est sûr qu'il y aura toujours quelqu'un, heu, qui qui qui va s'en servir d'une façon détournée, quoi.
Oui, bah, c'est c'est ça. Mais ça on pourra jamais le le contrôler, en fait.
Voilà, moi, ce qui me vient le plus à l à l'idée par rapport à ça, l'invention entre guillemets «récente», bon, c'est pas trop récent. Moi, avant, j'étais dans une grande ville quand la trottinette était arrivée, électrique. Je me disais: «C'est incroyable, ils ont inventé un petit truc, ça permet de se déplacer, heu, sans trop d'efforts, ça permet, heu, de réduire, heu, la la pollution, tout ça». Sur le principe, l'idée était fabuleuse. Mais quand, heu, mais quand on a vu ce que les gens ils en ont fait, heu, enfin l'idée est toujours, heu, est toujours fabuleuse, mais quand on voit ce que les gens en font, bah ça marche pas. Donc c'est les gens le problème. C'est pas l'invention.
Mouais. Mmh mh. Ouais. Oui, c'est sûr. Bah ouais, c'est c'est souvent ça le problème. C'est que l'ad l'adaptation aussi et heu et les et les gens qui vont se servir de des nouvelles choses, heu, b d'une façon, heu, malhonnête ou, heu
Ouais. Exactement. Voilà, mais d p et pourtant et pourtant ça part d'un truc génial, très rigolo, heu, intergénérationnel, tu vois? Ca pouvait v tu pouvais aller sur la trottinette, on va dire de 12 ans jusqu'à 90 ans, on va dire, heu et en l'idée était super mais de 1,, tu as pas les infrastructures, de 2,, les gens font n'importe quoi, de 3, heu, les gens les dégradent tellement vite qu'on n'a pas le temps de les remplacer. Donc en fait, on part donc d'une invention qui qui est surprenante et qui est impressionnante et en et c'est l'utilisation qui pose un souci, du coup.
Mouais, ouais, c'est ça. Mmh mh. Mouais. Bah, ouais, c'est ça. Mais heu
Voilà et et sur les inventions à venir
Ouais. Mais j'allais j'allais te poser la question. Toi, si, heu, s'il y en a, peut-être que tu penses qu'ils pourraient nous nous aider ou transformer notre façon de vivre, heu, justement?
Mmh. Bah, ah Moi je pense que c'est, heu, le ce qui va transformer, va enfin, moi, j'espère, hein, heu, quand j'étais petit on disait: «Les voitures volantes», aujourd'hui ça m'impressionne pas beaucoup, heu, c'est moi, c'est le voyage spatial.
Ouais. <laughs> OK.
Voilà. Je pense que ça pourrait transformer la façon de vivre, complètement.
Heu ouais, c'est vrai que en plus, ça pourrait permettre de faire pleins de découvertes et heu
Ouais. Alors le ouais. Le voyage spatial, je veux dire commercial hem, bah, «pas professionnel» entre guillemets quoi.
Ouais, ouais, je je je comprends.
Voilà, je suis beaucoup les, heu, les Starships les choses comme ça et compagnie. J'aime bien regarder parce que du coup maintenant ils mettent, heu, des caméras embarquées. Ils font des vidéos en direct sur YouTube et tout, c'est la folie. Du coup, on peut voir ce qu'on voyait pas avant. On peut voir un décollage en direct et tout ça, donc c'est génial et ça, j je pense que ça peut transformer notre façon de de de vivre. Oui, oui, bien sûr, les découvertes. Ça enfin il y a plein de choses qui peuvent arriver. Voilà.
Mmh mh. Mouais. Bah c'est sûr. Après ça sera un coût. Mais heu, c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant, heu. Par exemple heu, je me ch j'ai un petit peu visité le pic du Midi, heu, avec heu, le télescope et cetera. Où il nous parle de tout ça et on se dit, mais en fait, on a tout un univers là-haut, au-dessus de notre tête qu'on peut pas accéder et qui c'est juste un mmh, un peu de personne, le peu de personne qui peut y aller, c'est c'est c'est t c'est minime en fait et nous, on on est là, on on v on regarde ce qu'on ce qu'on peut voir et puis c c'est on peut pas y accéder en fait.
Ouais. Oui. Ah. É-exactement. Ouais. Non. Et si on pouvait accéder un m un m un minimum ce serait incroyable. Moi je regarde souvent avec mes enfants. On est reculés à q à mmh, à côté, on est tout seuls, te f entre guillemets «dans loin d'un village» donc il y a pas de lumière, donc on peut voir les étoiles quand on s'allonge et qu'on regarde les étoiles, on a juste envie d'y aller quoi
Mmh mh. Bah oui, c'est sûr, je comprends complètement. Franchement, heu
voilà. Il y a, il y en a tellement qu'on peut pas les compter heu tout court. Parce que si tu les comptais, il faudrait des années. <laughs> Voilà. Quand tu es dans un endroit où il y a pas de lumière, tu en vois plein. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui pourrait transformer, moi je pense c'est ça. Enfin en tout cas, c'est mon souhait à moi.
Mouais. Bah oui, clairement. <laughs> Bah, ouais. Bah, OK, ouais je comprends. Bah c'est c'est logique.
Voilà. Voilà. Et beh je te souhaite une bonne journée.
Bah à toi aussi.
A bien